هو في حاجات تانية، والّا يعني هُم دُول اللي ذكرتهم دُول يعني، في زيادة مثلًا؟
آه، آه في هي في حاجات آآ أ أنا كنت قاري آآ طبعًا على على سيرة ال الرغي يعني للإنسان الناس ما بتحبش تتكلم مع الرغّاي في كتاب اسمه how to talk to anyone any time anywhere كان بيتكلم في الكتاب ده إن إن الشخص علشان يسمعك، امدحه
تمام. إمم. امدحه، اهم.
ده أنا باكمّل آه باكمّل الإطار بس بتاعة فكرة المدح دي. إن الناس آه إن الناس بتحب ال اللي بيمدحها بس طبعًا إحنا آآ ملتزمين بالمبادئ اللي إحنا اتربينا عليها إن أنا بامدح في نطاق الإيه في نطاق الصدق. لكِ أف في في تركّاية بقى آآ آآ ممكن اللي باعتبرها ال الbig boss بتاع الموضوع ده كلّه بدون طبعًا آه إن أنا ب باهتم إحنا قُلنا باهتم بالتفاصيل أوي كده، بس أنا باهتم بتفاصيل كل شخصية على حِدا بس من غير برضه تكلّف.
آه، بتاعة المدح آه. آه. الصدق، تمام. إيه هي بقى؟ آه. آه، طبعًا. من غير تكلّف، إمم.
امم، يعني إيه، أنا مُمكن ادّي مثال سريع، أنا في فترة ال الجيش بتاعتي طبعًا فترة الجيش على الشباب بتبقى فترة صعبة، رايح مكان جديد آآ مركز تدريب بيحلق زلبطتة خالص فرايح بالضبط وحياته كلّها بتتغيّر وإجازاته و وأكله ونومه ووزنه وكل حاجة بتتغيّر فلمّا ب لمّا أنا خلّصت القِصّة دي كلّها فأنا داخل على العنبر أنا طبعًا طول حياتي كلّها ما بانامش غير في بيتي ده دي كارثة ما ما باخشش غير مطبخ بيتنا حمام بيتنا الب البلكونة بتاعة بيتنا فدي كارثة بالنسبة لحدّ ح عاش حياته كلّها في الوضع ده فلمّا دخلت لقيت ناس كتير
أكيد، آه طبعًا. بيتغيّر شكله، اهم. كل حاجة. بيتلخبط آه، امم. إمم. تمام، آه طبعًا. <chuckles> أكيد ط آه.
أنا لسه ما أعرفهاش من بيئات مختلفة، من ثقافات مختلفة، درجات علمية مختلفة، فإبتديت بالضبط، تعامل مختلف، كل ده. إبتديت سِنّ سِنّه باسمع لدّه واسمع لدّه وافهم الحِس الكوميدي بتاع ده دي أهَم ش دي نقطة مُهمة جدًا إن أنا افهم الحِسّ الكوميدي بتاع كل واحد. سِنّة بسِنّة كده أنا مُمكن أكون فضلت أسمع ليهم بالشهرين 3 عُقبال ما ل ما صاحِبت كل الناس اللي كانت هناك لغاية بقى ما بقينا خلاص يعني ما بقاش في تكلّف في إن الناس دي بترتاح لي. الحمد لله بفضل الله يعني كانت الناس دي بتحكي لي ومرتاحة جدًا معايا في الآخر.
مكان نوم مختلف، أكل مختلف، آآ أصحاب مُختلفين، أيوه، إمم. آه. آه. لأ، الحمد لله. خدّتها بالتدريج كده، لحَدّ ما اكتسبت ثقتهم يعني أ آه الحقيقة الحديث كان معاك يعني، مُمتع جدًا وشيّق جدًا وأنا استفدت كتير أوي من الكلام ده، وياريت يكون للحديث بقيّة إن شاء الله.
بالضبط، بالضبط. ل